Falando que eu não tinha respondido ela, que ele se ele sabia de mim. Meu irmão falou que não. Depois ela ligou pra minha mãe perguntando se ele sabia de mim, minha mãe falou que não, que eu estava trabalhando. Aí sabe o que ela fez? El ela ligou no meu trabalho. Meu chefe atendeu. Meu chefe falou: "Ó, tem al tem uma pessoa tá no telefone te procurando. O nome dela é o nome dela é Flávia". Aí eu falei: "Nossa". Aí
Aham. Que loucura. Gente. Aham.
aí eu atendi e falei falei: "Por que você ligou aqui? Você tá ficando doida? Eu tô trabalhando, como eu vou te responder?". Ela falou: "Ah, você não me responde, eu tenho que ligar". Tipo, achando que estava certa ainda, sabe?
Aham. É, isso é bem perigoso, assim, eu vou te dizer que é uma é um comportamento que não é é abusivo, porque ela não ela não te dá limites de, tipo assim: "Olha, eu tô lá com o meu amigo, você não pode realmente aparecer lá". Isso não é uma coisa legal de se fazer, isso é falta de limite. Is e e eu acho que, assim
"Tenho que te ligar". Sim.

Dela, o problema é que a gente já tá junto 6 meses, né, eu sei que não é muito tempo, ela é mais velha do que eu 5 anos e e parece que ela não tem vida, que a vida dela é ao redor de mim, que eu que sou a vida dela, por exemplo, eu quero ir pa sair com meus amigos, aí ela pergunta: "Onde você tá?", eu quero jogar futebol? Ela pergunta: "Aonde você tá? Onde que é o futebol?", aí ela vai lá no futebol. Eu
Tá. Tá. Tá. Ah. <gasps> É mesmo, é nesse nível?
Nesse nível, já tô ficando com medo. Eu e aí por exemplo, eu falei que estava na casa do meu amigo, quem vai lá? Ela. Eu falei tô na casa do meu irmão, ela vai, e isso tá me deixando meio com medo, entendeu?
Hã? <gasps> Meu Deus. É uma coisa meio, parece, tipo uma sintoma mesmo de
Aham.
de uma paranoia, né?

Não, eu nunca fiz nada, me a minha traição é mentir pra jogar futebol, se fosse uma traição, sabe?
Aham. Sei.
Eu tenho que mentir pra sair com meus amigo. É muito estranho isso, tipo, eu nunca me senti assim. E eu tô ficando com medo mesmo de verdade. E ela, tipo, não aceita que eu terminei com ela, ela fica voltando. E ah, teve um uma vez no meu trabalho, eu eu estava trabalhando e ela mandando mensagem de texto pra mim. Eu não vou eu não posso responder, tô trabalhando. Tipo, às vezes até posso responder, mas eu não posso ficar ali conversando com a pessoa no trabalho. E aí eu não respondi ela, e aí ela ligou para o meu irmão
Aham. Hã. Sim. Claro.